Mm, siguro ano,
Or ano, yun na yun na talaga yung pangarap mo noon pa lang?
Siguro kasi dati, may iba akong pangarap para sa sarili ko eh lalo na nung bata pa tayo, 'di ba iba kasi yung
O. O 'pag lumalaki tayo nag-iiba 'di ba, yung pangarap, oo.
Oo, nag-iba yung pananaw ko, na akala ko na ambilis lang makamit ng isang bagay nung bata ka, dahil hindi mo pa alam yung realidad ng buhay, tapos.
Oo. Totoo 'yan. Oo, parang ang simple lang noon 'di ba yung nung bata pa tayo?
Oo parang parang ang sara masarap mangarap naman hanggang ngayon, pero noon kasi parang wala kang iniisip eh hanggang sa, nung nagtrabaho na, dun na, oo, dun na nag sync in sa'yo na hindi pala 'di pala porket may trabaho ka ay mayaman ka na 'di ba?
Oo. Akala. Nakikita mo na talaga 'di ba, yung mga challenges, oo. Oo, totoo 'yan.
Maraming mga pagsubok ang kailangang harapin.
Kasi oo, nung bata pa tayo 'di ba parang 'pag mata ah, 'pag tapos ako ng pag-aaral parang magiging okey na yung buhay ko.
Oo totoo, hindi pala ganun m
Hindi pala ganun kadali. <chuckles>
Oo 'di ba minsan pa nga pagkatapos mong mag-aral ang una mong iisipin, anong papasukin mong trabaho, anong trabaho ang tatanggapin ka 'di ba?
Oo, pahirapan pa, oo. Oo, tapos hindi lahat tatanggapin ka.
Minsan kasi may mga requirement pa 'yan sila na hinahanap eh, fresh grad ka nga, 'di ba?
Oo. Yung experience ah, naku talaga, oo.
Hahanapan ka ng experience kakagraduate mo lang.
Oo, tama mahirap din pala kahit nasa stage ka na na nakapagtapos.